Sim, eu acho que funcionaria. Eu acho que realmente você está certa e que conversar mesmo com meu chefe, né, ser sincera ali, pedir uma ajuda para ele, porque ele vai me entender, com certeza, e Eu também acho que sim, porque ele parece uma pessoa, assim, que entende, sabe, todo mundo gosta muito dele, ele sempre tenta ajudar todo mundo.
Hum. Eu acredito que sim, viu. Tô é. Hum. Mas, então, eu acho que precisa a primeira coisa, acabar com a angústia. Vo e aí, diante disso já traçar um cenário, meu plano A, é estudar X horas e X horas no TCC, até lá. Sábado e domingo virada, estudando, entendeu? É, não tem final de semana, porque nesse caso tu não tu já na está na boca do gol, né, está para fazer o gol, né.
É, mas o É verdade. Sim. É verdade, eu acho que é a hora mesmo de eu focar, né. Ai, independente de de fi cansaço, assim, e também, às vezes, eu fico muito, eh, paralisada, assim, e fico vendo série e perco a noção do tempo, sabe, eu acho que não posso
É. Nossa, mais que tudo, né. <chuckles> Entendi. Acho que a televisão vai ter que ser abortada nesse momento, sabe.
Pois é, eu vou mudar a senha dos streamings e não vou nem saber, vou pedir para minha mãe mudar <chuckles> e nem me contar. Porque, às vezes, eu não tenho esse e essa auto esse senso crítico, sabe, às vezes, eu fico: "Ai, mais um episódio, mais um episódio", e aí mesmo tendo um monte de coisa para fazer, eu fico assistindo, sabe.
Sim. Sim.